Um, hindi ko nalang din tinanong kasi hindi kami ganun ka-close para yung mag-usisa pa 'ko ganun so hinayaan ko na lang and uhm, parang hin kahit personally din naman kasi hindi din naman kami ganun na nag-uusap din and minsan paminsan-minsan lang kami nagkikita.
Sabagay. Sabagay nga 'no, kahit naman siguro sino, kahit ba minsan di ba sa mga story nga eh, 'pag napindot tapos parang minsan may nag-"haha" diyan, wala naman nakakatawa yung ganun. Di ba, ma-o-offend ka? <giggles>
Mm. <chuckles> Totoo. Nakakainis yung ganun, yung feel na feel mo yung inistory mo, tapos ano kasi ang ganda-ganda nung place o kaya ang ganda nung tanawin sa story mo tapos ang reaksyon is, "Haha." <laughs>
Oo. Oo. Nangyari na ba yun sa'yo, yung ganung ano, nung na ano na ganun, ano yung naging reaction mo?
Um, parang nangyari na siya sa'kin pero uhm, friend ko din kasi yun and nag-explain naman siya na parang ano biglang napindot lang daw, so uhm, okey lang naman yun sa'kin. <chuckles>
Okey. Sabagay din naman nga, minsan kasi may ganun eh. Maski sa'kin din nagyayari din siya. Kaya parang wala na lang, dedma nalang din, baka minsan naman talaga'y nagkakamali din naman sila kaya hinahayaan minsan kasi ganun 'di maiiwasan talaga yung napipindot mo siya. Pero ikaw, paano
Mm. Totoo. Mm. Lalo na sa mga matatanda. <chuckles>
Oo. Ayun, totoo siyempre. Minsan minsan bang may pagkakataon bang ganyan, kahit 'yan sa parents mo, minsan di ba, siyempre bigla nalang may parang mase-send sila na gan'to, magtatanong ka, "Bakit ba?" di ba, may ganun minsan. Nangyari na rin sa'yo, yun?
Oo. Mm. Uhm, ano parang ang ginagawa ko kasi lagi kong tsini-tsek din yung mga ano online accounts nila. Tapos lagi kong sinasabi na, 'wag nilang basta-basta mag 'wag mag basta-basta magpipindot ng share o kaya ng mga, likes ganyan. Kasi minsan uhm, napipindot nila, akala nila okey lang, pero iba pala yung napipindot nila. Kaya ayun, medyo aware sila and ano <chuckles> kapagka may na-share sila ganyan o kaya may biglang napindot, ina, ano ko tinatanggal ko.
Mm. M